あの、毎日のスマホの使い方で、気を付けてることって何かありますか？
うん。 うーん、そうですね。いやもうほんとにね、スマホ便利すぎて肌身離さず持ってるんですけど、なんだろうな、こう、すこう、なん時間を溶かす使い方をしないってのは結構気をつけてますね。
うーん、そうですよね。 お、時間を溶かすっていうその、あの、言い方も面白いなと思ったんですけれど、詳しく教えて頂けますか？
はい。 うーん、はい。 例えば、こう、SNS とかで、インスタググラムとかで、こう、くだらない動画をずっとタラタラタラタラ見続けたり
はい。 うーん。
とか、まあ、そういうのが多いすかね。なんか暇潰しに使うのはちょっと良くないかなって思いますね。
ああ。つい手に取ね、暇とか時間があれば、携帯を手に取って、あの、SNS をスクロールしがちですが、それは、あの、え、あえて避けるようにして。
うーん。 うーん。 はい。 そうですよね。 そうですね。ま、もちろんスマホ便利なので、たくさん使っていいと思うんですけど、なんだろう、その、暇潰し、隙間時間を潰すのに、スマホはちょっとなるべく僕は使わないようにはしてます。と言いつつ見ちゃうんですけどね。<laughs> はい。
うん。 はい。 うん。 な、ああ。うーん。あ、そうは決めていても、やはり難しい。
うーん、ま、そうですね。ま、ほんとに、ひでも僕は結構ゲームとかあんまりしないので。
うーん。 はい。
同世代の中だと少ない方だと思いますね。
ああああああああ。あの、ご自身で、スマホの使用時間、利用時間っていうのを、1日の利用時間っていうのを、あの、チェックされたりしますか？
はい。 うん。 うん。 はい。 はい。 スクリーンタイム、自分つけてないんですよね。でも他の友達のを見てると、たぶんなんか他の友達の相場がだいたい5、6時間とかなので。ああ、僕もなんだかんだで、まあ、スマホ以外にパソコンとか画面見る時間は1日3、4時間はあんのかなとか思っちゃうんですけど。
ああ。 はい。 おお。 はい。
はい。
ああ、じゃあ、もう、あぐ敢えて、あ、使わないようにされてるっていうことなんですね。
え、いや、なんかつかいや、使うんですけど、なんかこう、くだらないものをずっとダラダラ見るようにはしないようにしようかなと思ってますね。はい。
はい。 ああ、では、その隙間時間には、あの、スマホを取り上げるのではなく、何をするように、してるんですか？
はい。 ああ、もう大体でも、音楽聴くとか、あと、ちょくちょくす最近本もスマホで読めるじゃないですか。なので、なんかちょっと、はためになる本、あの、せっかくサブスクあるから読んでみようかなとか。そういうことしたり、あとスマホを使う、まあ、お買い物とかも最近は全部スマホでやっちゃいますね。
うーん、うん。 はい。 うん-うんうん。 ああ、あああ。やっぱりすぬす全てがスマホで、あの、おさう収まるとかできちゃいますもんね、げ
はい。うん。 できますね、もう財布持ち歩かないですね、なんか。
うん。 ふふーん、うんうん。
はい。
うん、ではあの、あ、時間帯に区切って、朝、午後、夜っていう感じで、この時間は敢えてスマホはあの、使わないとか、何か、す工夫されてることはありますか？
はい。 うんうん。 はい。 ああ。 そうですね、ま、朝朝は僕、結構運動が好きで、ずっと筋トレやってるんですよ。
はい。 ああ、素晴らしい。
はい、なので、まあ、その、トレーニング中は結構、気が散らないように通知全部切って、あの、結構離れたところに、置いたりはしてますね。
あ。 ああ、やっぱり通知があって、携帯が鳴ったりすると気が散ってしまいますもんね。
はい。 気が散りますね。なんかこうダンベルを持ち上げてる時に、こう、ピローンってなって、うわ、誰から誰からだろうとか思っちゃうと。
うーん。 はい。 うん。
なんかあれ今何回やったっけ、あ、なっちゃうんで。はい。
ああ。へえ、じゃあ、その朝のワークアウトはどれくらい、時間かけてやるんですか？
ま、小1時間ですね、45からごじゅっぷんぐらいだと思います。はい。
あ。 あ、すごいですね、もうじゃあその時間はもう、ね、あの、ワークアウトに集中して、スマホは、ね。い
はい。そうですね。
他に置いていらっしゃるっていうことなんですもんね。
そうだし、ま、そうせざるを得ないですね、いやなんか、はい。
うーん、うん。でも結構ジムの中でもスマホを手放さず、それでもトレーニングされてる方っているんじゃないですか？
うん。 うん。 ま、そうですね、確かにも音楽を聴いたりするのに。音楽聴いてモチベーション上げてっていうので使うのはすごく僕はいい使い方だなとは思いますね。
うん。 ああ、ああ。やっぱ。
はい、僕はちょっと家に結構ごついダンベルがあるんで、それでやってるんですけど。
おお、じゃあもうご自宅であの筋トレをされていて。
はい。 うん。 そうですね、ずっと家トレですね。
うーん、で、その時間は通知、携帯の通知を切っている。
はい、切ったりしてますね。ま、あとは、なんかこう、レポート書いたり、こう作業したりするときも、基本やっぱ、あの、携帯をおやすみモードにしておきますね。うん。
うーん。 うーん。やっぱり、通知のその機能をオフするだけで、あの、携帯えんからの意識っていうのは離れますか？
うん。 離れるというか、なんか、ま、シンプルに気が散らなくなるので、ま。離れるんですかね。はい。っていうのと、あとなんだろうな、気をつけてることで言うと、あと結構、なんか逆に返信溜めないようにしてます。
うんうんうん。 ああ、じゃ、こまめに返信はされる。
はい。 そうですね、なんかよくね、LINE の返信が遅いとか、ね、結構ありますけど、僕はもう気づいたら、よっぽど返信に迷う内容じゃなかったら、もうパパッと返しちゃうようにしてますね。はい。
はい。 ああ。それは何か失敗例があって、すぐに返信するようにしたんですか？それとも、もう、あの、携帯を持った時からの、そういう習慣なんですか？
うん。 ま、なんか、ちょもともとちょっと悪いとこが僕ちょっとせっかちな性格くなんで、なんかずっと直さなきゃと思ってるんですけど。ま、そういうのがあるのと、なんか結構大学とか、なんかいろんなゼミのプロジェクトとか、サークルのプロジェクトとかやってく中で、もう返信遅い人にイライライライラしまくっちゃって。いや、俺は絶対こうならないっていうふうに結構、<laughs> 心に誓ったってのがあるのと、なんか携帯の、なんていうんですか。その携帯のあの、未読通知溜まるじゃないですか？あれがなんかたまに何百件とかんなっちゃうと、もうなんか、新しい連絡を受けてんのか受けてないのかが分かんないみたいな、メール見逃しちゃうみたいな。
はい。 はい。 うーん。 ああ、うんうんうん。 はい。 うわあ。 あ、そうですよね。何百件もあったらね。
で、そうですね。それでそうなんですよ。で、それで結局たくさん、あのメールじゃない、このラインじゃないって言って、遡ったりして、時間ロスみたいのがあるんで。
うーん。
もうなんか、返せるもんは、すぐ返しちゃおうと思いますね。
ああ、もうすぐに返信する事が、あの、時間を効率良く使う事になってるんですね。
はい。 そうですね。なんかよくね、好きな人のラインね、時間差どうのこうの、ありますけど、あんなもん、知らないっすもん。<laughs> 知らんっす。もう、すぐ返します。<chuckles>
うーん。 はい。<laughs> こう、うん、効率よく、もう、すん、さっさと処理していくんですもんね。うんうんうん。いや、それはね、あの、凄く見習うべき、あの、習慣だと思いますよね。
はい。 そうなんですよね、も。 うーん、ま、ただ
まあ、なんか何百件も溜めたりとかね、あの、画面で、よくスクリーンショットとかで、あのメール、何百、何千件
そうそうそう。 はいはいはいはい。 うん、何千件みたいなね。<laughs>
<laughs> ライン、何百件とかね、そう言うのが、よく、あの、見かけますが、それは
はい。 あれはちょっと、ああ、仕事出来なさそうって思っちゃいますね。はい。
うん。 うんうんうんうん。うーん、そうですね。ああ、じゃあ、もう色々、やっぱりススマホって、えん現代の生活で、ま、もう切り離せないと
うーん。 はい。 そうですね、はい。
思うんですけれど。 何かもう、逆にスマホ無しでやってみよう。いつもスマホで使ってやってるけど、も、これは、スマホ無しでやってみようって、思う事とかってありますか？
はい。うん。 ああ。 スマホ無しでやってみようか。ま、そうですね、例えば、僕、結構、あの、5歳からずっと書道習ってるんですよ。
うん。 ああ、はい。
はい、書道習ってるんで、まあ、たまになんか、こう、お手本とかをネットで探したりするんですけど。
はい。
ほんとにちゃんとしたコンクールに出す時とか、昇段試験とかの時は、ちゃんと紙の、なんか、書道用の辞書とかあったりすんすよ。
はい。 おお、ああ。
あ、なんかちゃんとそれ引くようにはしてますね。なんかネットの情報じゃなくて、はい。
あ もう紙媒体で。
紙ばい中の、その色んな字体がまとめられた辞書があって。
うん。 はい。
ちゃんとそれを見るようにしてます、はい。
ああ、スマホだったら、もしかしたらほん短時間で調べられるかもしれないけれども、そうではなくて、ちゃんとあの、じ辞書辞典を使って、あの、うーん。それはやっぱり、し書道に、すごくあの真剣に取り組まれてるから、ですよね？
はい。 うんうんうん。 そうですね。 てのはい。 ま、そうですね、結構書道は自信を持って続けたって言えることなので、まあここはこだわりかな、とは思いますね。
うーん。 ああ、なるほど。いや、なんか、良いですね。あの、敢えて、あ、まあなんだろうな。やっぱり癖になってると思うんですよね、スマホ。何かあればスマホで調べるとか。
はい。あと そうですね。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
ね、それを敢えてこの部分、自分が真剣に向かっている部分はあのスマホではなくて、昔からのやり方、をやるっていう感じですね。
うん。 うん。 ま、そうですね。 まあ、でもわかんないことすぐ調べるっていうのはいいことだと僕は思うんですけどね、結構。まあ、全然悲観すべきことではないかなっていうのは思います。はい。
うーん、うん。 はいはい。では逆にあの、すぐ、うん、携帯で調べて、あ、良かったな、ね、これはあの、携帯を持ってて、 よ良かったって思ったことってありますか？
はい。 うん。 ううん。 は、そうですね、例えば受験生時代ん時とか、あの、英単語とかわかんないのすぐべべって調べられたら、すぐ覚えられたっていうのもありますし。
ふん。 ああ、はいはい。
あと、海外旅行とか行くじゃないですか。行って、知らない単語とか知らないもんに出くわして、すぐペッってスマホで調べて、誤解生むのをね、なんとか免れたとかは結構ありますね。
はい。 うん。 ああ、もう翻訳機能とかを使って。
もう使ってですね。とか、あとなんかこう、フィリピンに旅行に行ったりした時に
ああ。
なんかその耳の裏を、僕なんかとんでもないやばい虫に噛まれて。なんか真っ赤に膨れ上がっちゃって。
はい。 ふん。 はい。
で、その時にあの、なんだ、「外国虫刺されどうする」みたいの検索しましたね。あれは助かったかなと思いますね、はい。
あ。 うわ、え、それどうどうしたんですか？その検索したら <chuckles> ちゃんと
検索したら、もうなんか、なんだらなんだら火虫みたいなのに刺されたんじゃなかろうかってんで。ま、とりあえず、なんか応急処置のほなんつうんですか、包帯じゃないけど、絆創膏の貼り方だけ、ネットで見たのやって、そのまま皮膚科に行きました。
ああ。もう、じゃ、それはあれですよね。スマホで調べたからこそ、すぐ、処置できたんですよね。
そうなんですよね。はい。最初ただのイボかなと思って、潰しちゃえとか思ってたんですけど、絶対ダメでしたね。はい。
ああああああ。ああ、そうですよね。もしそういう知識が無かったら、もうほっといてもいいかなって思ってしまうかもしれないですもんね。
うん。 そうですね、まあ、で、そういうところは全然、ていうか、むしろ使った方がいいのかなって思いますね。
うんうんうんうん。ま、スマホの利便性もあの、もちろんだけれいや、あの、意識してるけれども、でも無駄に、あの、隙間時間に SNS を、だらだらだらだらと見ることだけは、止める。うん。そういうことは気を付けてらっしゃるんですね。
うん。 そうですね。はい、だし、なんか そうなんすよ。で、しかもなんかあれうまくできてて、なんか、あのダラダラす見るじゃないですか？あれなんか妙に物欲を掻き立てられませんか？なんか。<laughs> なんか
はい。 ああ、何か宣伝とかがよく出てくるんですね。
そうそう。そうなんすよ。あれね、無駄遣い誘発しちゃうなとか、なんか最近思うようになってきて、お金がカツカツの今。<laughs>
<laughs> うん。そう、やっぱり失敗談っていうのはありますか？SNS を見過ぎていて。
ありますね。 そうですね。なんかおしゃれな人の投稿とかたくさん出てくるじゃないですか？え、僕もいちにねんせい大学1、2年生ん時はもうおしゃれになりたい、かっこよくなりたい、モテたいの一心で、まあ、服を買ってましたね。今になって思い返してみて、衣替えして、あ、こんなにいらなかったなとか思っちゃいますね。はい。
うーん。 はい。 <laughs> やっぱり、あの SNS とかって物欲を掻き立てられるんですね。
うん、そういう風になってるらしいですね、なんか。
ああ。うんうん。ああ、そうですもんね。ご自身の傾向を、もう、あスマホは知っていて。
アルゴリズムがもう。 はい。 そうそうそう。知ってるんですよ。怖いぐらいにね、僕に興味あるものしか出さなくなるんですよ、インスタグラムが。<laughs>
そうなんですよね。なんかそういう怖さも知ってるからこそ、ああ、気を付けなきゃいけないなって、あの、失敗を経験して、今は思われてますか？
はい。 そうですね、思ってますね。まあ、もちろん見るときは見るんですけど、ま、ほんとに必要な買い物の情報とかはもうネットで調べたりはするんですけどね。
うん。 ああ、うんうんうん。そうなんですね。じゃあ、今後もあの、スマホはね、無くなることはないと思うんですけれども、あの、今ね、学生さんで若い、う時と、例えば10年後、にじゅうねんご、30年後、をっていう、今後どうやってスマホを使っていかれると思いますか？
やっぱり。 うん、はい。 うん。 うん。 はい。 うーん、ま、そうですね、なんか、パートナーじゃないですけど、なんか依存じゃなくて共存みたいな、ま、そういう感じになるといいかなってふうに思いま実際だって旅行の時とかはもう、この携帯のカメラを愛用しまくって、写真撮ったりはしてるので。まあ、ずっと、は、そばにいてほしいですけど、なんか、いらんことすんなよって感じですね。<laughs> はい。
はい。 あ、おお。 うーんうーん。 はい。 <laughs> <chuckles> なんかいらない物欲を掻き立てるなよって。<chuckles>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
<chuckles> まかなか面白い考察ですね。<laughs>
そえすよね。はい、俺を達観してくるなとは、ま、このスマホには思いたいですね、はい。<chuckles>
うーん、なるほど。いや、なんかね、学生さんなのにちゃんとスマホの使い方に気を付けていらっしゃって、あの、すごくあの、うん、感心しました。うん、今日は面白いお話をありがとうございました。
あ、いや <laughs> ありがとうございます。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
はい。